Mh-mh. Mh-mh. Ha fatto solo cyclette quella volta, quindi non sia neanc
Capito be <smacks lips> solo cyclette. Sì, ma questo ragazzo tipo mi diceva prima di iniziare prima di iscriversi mi diceva: "Ma come faccio a venire in palestra? Prima devo dimagrirmi".
Ehm, certo, perché più l'obiettivo è lontano da raggiungere, più sei demotivato da una parte.
Ma guarda, non era non era grasso chissà quanto, cioè
Mh-mh-mh.
era non bastanza normale all'occhio. Magari lui si sentiva, sai
Certo, magari sai che è, che la
super rattrappito. Cioè
Sì, la percezione che abbiamo di noi stessi. Noi purtroppo abbiamo gli specchi, cosa che quando eravamo delle bestie? Non avevamo. Quindi, non avevamo tutta una serie di problematiche riguadel l legate alla nostra percezione, perché prima potevamo guardarci solo nelle pozzanghere in maniera sfumata, capito, fugace. Mentre adesso invece, ci possiamo guardare allo specchio chiaramente anche più volte al giorno, al telefono, e quindi tante persone questa cosa eh?
Vero. Non avevamo. Certo. <coughs> Sfocata. Sì, è vero. Questa è vero. Non ci avevo non ci avevo mai ragionato su questa cosa, sai. Non ci avevo mai ragionato. Se ci pensi è è dimmi, dimmi, finisci.
Mh. E ques questa cosa cioè se tu ve se tu non so se hai mai visto anche, uhm, le b li animali che viene messo uno specchio nella natura e gli animali che passano davanti come reagiscono.